Ừm, thật ra thì giải trí thì ai cũng cần, đúng hông bạn? Cái thời đại mạng xã hội hiện nay nè là phải cần cập nhật thông tin, tin tức đồ chứ. Thành ra là mình cũng sẽ dành thời gian một chút xíu là hai hai tiếng như vậy đó, thì một phần á là mình có thể là trao đổi qua, à, tin nhắn với bạn bè mình nữa. À, có thể là, kiểu như, nhắn tin, có thể là gọi điện và một phần á là mình sẽ lướt một chút xíu, à, cũng cũng cũng nên lướt, ơ, này nọ lọ chai chút xíu để mà, gọi là, cũng giải trí, đúng hông? <laughs> Yeah.
Chính xác rồi. <chuckles> Hợp lý. Ờ. <chuckles> Chắc chắn là phải có rồi. Nhưng mà thí dụ, ý bạn là 1 ngày bạn sẽ dành đúng một khoảng thời gian 2 tiếng ra, bạn lướt liên tục luôn, hay là bạn sẽ chia nhỏ nó ra?
Ừm, thật ra thì chia nhỏ ra bạn. Chứ nếu bây giờ mình ngồi vậy là nói thiệt với bạn nha, mình không thể nào có thể cố định trong khoảng thời gian 2 tiếng được đâu, kiểu như, một khi đã lướt rồi đó, là mình nhận ra là nó quá muộn rồi, <chuckles> cho nên mình s chi đúng rồi, đúng rồi, nó qua luôn. Cho nên là mình sẽ, ờ, một một ngày cho, kiểu, một chút xíu thôi, một lần, kiểu, 15 phút vậy thôi là mình sẽ đặt giới hạn thời gian nha. À.
Đúng rồi. <chuckles> Nó dính quá hả? <chuckles> À! Vậy thì cái việc mà đặt giới hạn thời gian này với bạn là ban đầu là là mà bạn học ở đâu vậy? Hay là ban đầu bạn tự nhiên bạn làm bạn thấy lướt 2 tiếng bạn hông có dứt ra được, rồi bạn quyết định là bạn đặt giới hạn thời gian?
Ừm. <chuckles> Thật ra thì một phần là ý là cả hai luôn á bạn. Một phần là khi lung mình thấy nó cũng cấn cấn, một khi là không qua được rồi đó, cái mình mới suy nghĩ là thôi mình đặt cái giới hạn thời gian ở trên điện thoại của mình luôn, có nghĩa là 1 ngày q quá 2 tiếng nó sẽ bao thông báo lên, đúng hông? Nhưng mà mình thấy nó vẫn
Ờ. À, là bạn đặt một cái thông báo riêng cho bạn, đúng hông?
Đúng rồi. Kiểu như dạng, kiểu như là, khóa luôn, kiểu như là, lướt qua là nó khóa cái thời gian, nó qua 2 tiếng nó hổng cho mình vô nữa. Tuy nhiên thì cái cách đó nha, nó nó nó vẫn cho phép mình, kiểu là, ờ, cho mình xin chút xíu nữa đi, cho mình xin chút xíu đi thì mình vẫn hay bấm những cái chỗ đó. <laughs> Đó.
Hay á! Ờ, được luôn hả? <laughs> Và cái điện thoại nó sẽ chiều ý bạn hả?
Đúng rồi, đúng rồi, nó t vẫn chiều ý mình mà. Cho nên là mình cảm thấy là c cái cách đó không hiệu quả, thành ra là mình cũng có thử rồi, xong rồi mình sẽ lên mạng xã hội nữa, ý là, gọi là sao ta, mình lên YouTube. À, YouTube thì có nó cũng ng ngồ không biết là phải mạng xã hội không, nhưng mà mà cũng là cái sự giải trí đi ha, thì mình sẽ tìm cái thông đúng rồi, mình sẽ tìm cái video làm cách để mà có thể hạn chế lại. À, có nghĩa dùng, gọi là sao, dùng độc trị độc đó bạn. <chuckles>
Đúng rồi, nó vẫn là một mạng xã hội. À, là bạn sẽ vô những xem những cái video nó hữu ích hơn thay vì bạn sẽ xem những cái video nó ngắn và nó không có cập nhật nhiều kiến thức cho bạn, đúng hông?
Ừm.